Sí, sí, sí, sí, totalmente, te mueve toda la rutina, te duermes tarde, al final y como tú dices, ni lo disfrutas, yo estaba así en la película así de, ya son las 10 de la noche y no se ha acabado, ¿a qué hora se va a acabar? ¿Cuánto le falt?
Sí, ya empiezas a entrar en la angustia, en lugar de disfrutarlo, ¿no?
Ay, sí. Exacto. Entonces, era de: "Ay, no, qué necesidad". La verdad es que me encanta el cine y me encantan las películas, y como que mi idea de ir al cine es disfrutarte y desconectar, y no justo lo contrario, ¿no? Estar pensando que a qué hora se va a bañar mi hijo y que se nos va a hacer tardísimo.
Claro. Sí, ya ni disfrutabas la película ni, ni nada. Oye, ¿y tú tienes algún ritual que hayas implementado con tu familia, pero que traigas? ¿eh, desde tu casa, de la casa de tus padres?
Mm, ¿Qué será? Pues, bueno, eh, en la casa de desde que yo era niña, con mis abuelos, primero, y luego con mis papás, eh, siempre era como de domingo familiar, ¿no? Y de domingo de todos vamos a comer juntos, todos vamos a comer en familia, eh, vamos a convivir, no puedes invitar a un amiguito, no puedes ir a casa de un amiguito, no puedes salir, ¿no? Entonces, solo la familia. Y eso era cuando yo era niña, con mis abuelos, y después, eh, más tarde, cuando era adolescente, quizá, o adulta, con mis papás. Y ahora, hasta la fecha, pues, lo hacemos, pero en casa de mis papás. O sea, mi esposo, mi hijo y yo nos hemos, digamos, sumado a esa tradición, y, eh, pues, es algo que que ahora hacemos, ¿no? Y que es el día que ya sabemos.
Ajá. Okey. Ajá. Solo la familia. Ajá. Okey. O sea, van los domingos a casa de tus papás.
Sí. Sí, porque la verdad es que entre semana, justo, por toda esta carga de actividades que tenemos, pues, la verdad es que no nos da oportunidad, no se puede. Entonces, sí es como un día que sí nos gusta como dedicarle a los abuelos, a convivir con ellos, a actualizarlos de lo que pasó en la semana, a ver cómo están, a comer juntos, y eso es algo que que al hasta la fecha lo hacemos y la verdad es que me gusta mucho y lo sigo disfrutando.
No, no sé puede. Pero además es algo muy bonito, porque también incentiva la convivencia de tu hijo con sus abuelos, que también tienen como ese rol importante, ¿no? Sobre todo en los niños, ¿no? Y y y y ya depende lo que hayan captado de niños, pues ya a veces les impacta o no en la adolescencia, ¿no?
Sí, al men